उम, जी, जी, तो हाँ। और हम अ, अगर स हम सुबह उठते हैं, तो हमारा अ, जो मानसिक तनाव होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हम अग जो भी काम करते हैं, उसमें हमारा पूरा ध्यान लगता है और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और हमें जब हम सुबह उठते हैं, तो हमें स अ, चीज़ें जो शोरगुल से है इससे दूर होते हैं। उस वक़्त चीजें बहुत शांत होती है तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। अ, जिसके कारण हम <clears throat> हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है।
जी, बोलिए। जी। हाँ जी, हाँ। जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और शांत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल, तो
और उस वक़्त अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। जिससे अ, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, अच्छी नींद वी नी नींद हम ले सकते हैं रात को, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
हाँ जी, हुँ। अच्छा हुआ। <tsk> जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
और हमारा सोच भी सकारात्मक होता है।
सा सकारात्मक होता है बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ अ, मतलब मुझे लगता है कि सुबह की मतलब सुबह-सुबह उठने से जो ताजगी एक तो आपको महसूस होती है ना, उसका एक अपना महत्व है। एक तो इ एक तो उससे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो काफ़ी उसके फ़ायदे हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप एक आप एक स्वस्थ जीवन जीते हो, आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही अच्छा गुज़रता है और आप हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, समय का बिल्कुल सही उपयोग भी कर सकते हो आप। तो ये तो है ही। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?